Да? И какие расценки?
Я не помню точно, но там что-то несколько тысяч долларов на 1 человека. То есть это не были какие-то запредельные суммы.
Да, дь действительно, да. Да, да. Д достаточно такие
Ну, то есть иногда столько же стоит, м-да, и столько же стоит бизнес-класс там в самолете вот, а это как был private jet, поэтому
Мгм. Да, слушай, круто. Давай, расскажи, пожалуйста, поподробнее, что было там, в Дубае? Что это за конференция была? Как она прошла?
это было до д доступно. Да, это была очень интересная, а, конференция. И я работала ф финансовых технологиях. Вот, и я вообще обожаю конференции. Для меня это как "Хогвартс". Я туда приезжаю, там много людей, там что-то происходит, что-то там моргает, что-то сияет, какие-то активности, сцены и прочее.
Мгм. Класс. Мгм. Мгм.
А вот и, но, м, сама конференция- это не главная достопримечательность. Главная достопримечательность- это, ам
Ну-ка, что?
так называемые, ам, вторичные мероприятия. То есть это мероприятия, которые происходят Да. М-да. Которые происходят после конференции.
После конференции, которые идут? Мгм, мгм. А что же там такого интересного? Ну-ка.
Получается, что каждая компания хочет привлечь к себе внимание, хочет привлечь там новых клиентов и делать какие-то пиар, э, мероприятия
Да, да. Мгм. Мгм.
и они организовывают обычно эти мероприятия в каких-то очень красивых местах, в очень каких-то красивых ресторанах, или конференц-залах, или крышах отелей. И у кого богаче и дороже, тот привлекает всё больше внимания, поэтому М-да, поэтому, а, вот посещать такие, ам, э, ф ну, как вторичные мероприятия было намного интереснее, чем саму конференцию.
Мгм. <chuckles> Да-да-да. А ты на многих была таких, э, мероприятиях?